Ну, не практически, а всегда вот. Но с одной оговоркой: да, да. И вот как вот этот пунктик в базе безопасности, который у меня где-то там родился когда-то, он остаётся, при том, что в своём жилье я не живу уже, наверное, лет 15, даже больше, наверное, ужу.
Так, в собственности, ты имеешь в виду. Ага. Понятно. Ага.
Вот, ну, <clears throat> оно по по-разному переходило, кто-то в нём жил, вот, но я там не живу, но его наличие меня успокаивает в этом смысле. То есть как будто бы я туда вернусь и там буду валяться на полу, как бы, если что.
Так. Мгм. Мгм. А, ну тогда действительно даёт. Мгм. Ну и вот этой собственностью, даже если она вдруг никому не будет нужна, да, то есть она просто будет стоять, э, без дела, что маловероятно, но тем не менее. Вот. То есть ты никогда ей не рискнешь? Да, то есть, продать, чтобы вложить в какое-то перспективное дело?
Мгм. Мгм. Да. Да вот М.
Такого не будет?
В этом смысле я готов это сделать сейчас уже, то есть сейчас уже просто обстоятельства иные, вот, но до какого-то момента это действительно будет этим пунктиком.
Ага. Вот. Мгм.
Что он прям такой важный, вот. А потом, естественно, безопасность уже стала складываться из другого: из моих возможностей, там, не знаю, насколько я быстро найду работу или смогу ли я вообще найти работу, источник дохода и прочее, там, объём этого источника, вот. И риск, в общем-то, например, для меня самым большим риском было- это вообще ничего не делать.
Ага. Ага. Ой, ты себя а ты себя проверял таким образом? <chuckles>
То есть это остановиться М, да, да, да, ну, потому что я понимал, что вот есть такая суета, которая заставляет меня, например, брать проекты, которые н н стоят очень дёшево, а времени отнимают очень много и развития не дают.
А, был такой период у тебя в жизни.